अब देखिए एफिशिएंसी कभी भी अगर मैं लेमन भाषा में बोलूँ तो वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। है ना? कभी नहीं हो सकती किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी लेकिन सीओपी कभी भी एक से कम नहीं हो सकता है, लेमन भाषा में, कभी भी कम नहीं हो सकता है और यही एक छोटी-सी टेक्निकल मिस्टेक और हमारी देखिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और कहीं न कहीं देखिए मेरे मन में ये चल रहा था कि तुम दोनों का ये काम था ना तुमहा तुमने कहा था ना कि हाँ, हम कर लेंगे और इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और तुम लोगों की वजह से अ, कहीं न कहीं अ, देखिए, मैं आपको बताऊँ उस वक़्त मेरे मन में क्या था कि? मेरे मन में चल रहा था कि मेरी वजह से तुम इस ग्रुप में आए। मेरी वजह से जो है अ, तुम इस अ अ, मुझ ये प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो। मेरी वजह से तुमको इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है कि तुमको पेटेंट के अ अ, ब अ, जो एप्लीकेशन फाइल करने का मौका मिला, मेरी वजह से तुम्हारा नाम भी उस एप्लीकेशन फाइल में आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों जी।
बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अहंकार और इगो की मतलब आप बताना चाह रहे हो जी? हुँ।
इस सारी चीज़ों के बीच, मुझे नहीं लगता देखिए ये अहंकार था। मुझे लग रहा था कहीं न कहीं ये बहुत गुस्सा था मेरे अंदर भरा हुआ कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था, तो तुम कह देते और मैं देखिए अब भी कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि उस दिन ऐसा क्या अलग हो सकता था कि ये गलती नहीं होती? शायद वो मुझसे एक बार सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज देते कि भाई एक बार तुम भी देख लो सब सही है या नहीं। शायद मैं ही उनसे एक बार बोल देता भाई अ, रिपोर्ट निकालने से प्रिंट करवाने से पहले मुझे एक बार सॉफ्ट कॉपी भेज देना। तो देखिए ये कश्मकश जो है वो चलती ही रहती है, लेकिन अब तो रात गयी, सो बात गयी अब तो बस वही रह गया है।
जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे एक बार एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई थी, तो आपने दोबारा एप्लीकेशन भरने का प्रयास नहीं करा, आपके मन में नहीं आई बात?
हुँ, हुँ। हाँ देखिए, हमने एप्लीकेशन भरा पूरे डेढ़ साल बाद दोबारा से उस एप्लीकेशन को उसी प्रोजेक्ट को लेकर के हमने भरा और आपको बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन इस बार फिर से रिजेक्ट हो गई, वो दोबारा से रिजेक्ट हो गई। इस बार का एर्रर था देखिए जो हमारी नॉवेल्टी थी, जो टेक्नोलॉजी पे हम जो काम कर रहे थे, वो नॉवेल्टी ख़त्म हो चुकी थी हमारी।
बिल्कुल। तो इस बार क्या एर्रर रहा? इस बार भी टेक्निकल एर्रर रहा? अच्छा।
शायद 7 महीने पहले या 6 महीने पहले ही वो टेक्नोलॉजी रजिस्टर हो चुकी थी और उसपे वो पेटेंट इश्यू हो चुका था। तो बिना नॉवेल्टी के देखिए पेटेंट तो मिलता नहीं है अब लेकिन अब ये था कि चलिए सामने से था कि अब तो चलो
बिल्कुल।